Olha, eu queria que você me ajudasse com relação a uma dificuldade que eu tô tendo recentemente. E aí se você puder me dar conselhos, eu realmente gostaria de ouvir, tá bom?
Claro, o que tá acontecendo?
Então, eu tô com uma dificuldade em me desconectar ali, me desligar antes de dormir, né, porque assim, eu passo o dia fazendo coisas, então ao longo do dia eu não acabo que eu não paro. E eu uso esse momento antes de antes de deitar pra ficar ali conectado, eh, talvez descansar um pouco a mente, né. Porque o o dia é bastante atarefado, acaba que eu não eu não parei. então eu uso esse momento pra pra deitar, pra relaxar um pouco. E aí eu, por exemplo, até jogo um xadrez, né, jogo aqueles joguinhos ali bem bobos mesmo e fico vendo notícias. Então, como eu gosto de filme, eu acabo vendo acessando site de filme, vendo trailer. Mas, por um lado, apesar de ser um momento, assim, que eu tenho pra escapar da rotina, eu acho que não é tão saudável, né, ficar no celular antes de dormir. Então, saber
Hã Certo Aham, sim. Uhum, entendo. Certo. Sim, agora só pra eu entender um pouquinho melhor assim, você disse que esse é o único momento que você tem pra acessar, né, esses aparelhos e ficar ali na tela e poder realmente relaxar e tudo mais. Mas quando você começa esse processo aí antes de dormir, de de ver filmes, ou seja acessar aplicativos e tudo mais, ah, isso te faz perder o sono? Te faz ficar mais tempo do que você gostaria de ficar realmente? Te te atrapalha realmente desligar pra poder relaxar e dormir?
Isso. Uhum. Hum. Sim, exatamente, porque esse tempo de tela ele é impressionantemente ele passa muito rápido, né, você não percebe. Então, a ideia seria ficar só um pouquinho, mas quando quando eu vejo, foi ali 1 hora, 1h30, às vezes até 3 horas, e passa muito rápido e e a gente nem percebe, né. Inclusive quando eu estou jogando xadrez antes de dormir, eh, também passa rápido, porque assim, eu costumo jogar um modo de de 30 minutos, né, cada pessoa tem 30 minutos para pensar o próximo movimento. Então se eu levar todo o meu tempo para para jogar e o adversário também, uma partidinha ali dura 1 hora. E aí às vezes se eu perder
Sim. Ai. Uhum. Uhum. Certo. Então de uhum, de 30 minutos aí no mínimo já vai para acaba se estendendo para 1 hora só essa partida de xadrez, né. Entendo. E agora, ó-ó
Exatamente, aí era o que eu ia comentando. Não, eu ia comentar só uma coisa, porque se eu se eu perco a partida, eu falo assim: "Bom, não vou dormir perdendo". E se eu ganho, eu quero uma sequência de vitória, então
Uhum, e aliás Aí já entra o modo competitivo mesmo, né, de falar: "Espera aí, eu não vou dormir com essa, não". <laughs> É, eu te entendo. E olha só, existe até um contrassenso um pouco aí, porque assim, você fala: "Ah, sobre usar isso como um modo de relaxamento antes de dormir" né. Um modo de você realmente entrar ali no em uma outra atmosfera para se preparar para dormir. Mas na verdade, pelo que eu estou entendendo, não é um momento de relaxamento, pelo menos não mental, ele é só físico, né. Então acaba ficando ali você está relaxando fisicamente, mas o a o seu esforço mental ali está acontecendo bastante ativamente ainda antes de você ir para cama. E também sobre o que você falou, muito interessante, né, olha, eu vou para ficar ali 30 minutinhos antes de dormir, mas acaba se estendendo e dependendo aí dos resultados, de como as coisas se desenrolam, você acaba ficando até muito mais tempo do que o tempo que você estava esperando. E olha, é que na verdade, esses jogos e essas alternativas aí online, elas realmente elas são feitas para nos viciar mesmo, né, o que nós sabemos. Então, é muito comum que as pessoas muitas vezes entrem, acessem as redes sociais falando: "Ai, eu só quero ver um post aqui que eu vi outro dia e não marquei, não não salvei." Aí quando vai ver já passou ali 20, 30 minutos, porque realmente a a rapidez da informação ali é uma coisa tão tão viciante, que a pessoa nem se dá conta. Então parece muito com o que você está falando, né, de: "Olha, eu entrei só um pouquinho, mas quando eu fui ver, eu já não não", já passou aí o tempo e eu nem vi, que é realmente o que eles querem que seja, né. Os criadores de conteúdo, de jogos, eles querem isso.
Exatamente. Desligo. Uhum. Sim. É, é verdade. Uhum. Uhum, sim. É. Ah, verdade. Uhum. Hum. Com certeza. <chuckles> É, então, estou está cumprindo tá cumprindo o papel, né, porque então eu estou sendo esse essa pessoa que está caindo nessa arma armadilha, porque é muito fácil, né, é muito simples ali, você não está eu não tenho esforço, eu estou deitado e é um momento de descanso, eu desligo a minha mente, não quero pensar em nada, só quero um pouquinho ali de de diversão. Mas, por um lado, é muito ruim, né, porque acaba que eu também durmo menos. Então se eu perco ali du 1:30, minha noite de sono tem 1:30 a menos, isso acaba refletindo no no meu dia seguinte, né. Então, o quarto, sim, as, as coisas aqui no no quarto e tudo mais, não tem nada que me tire a atenção para dormir, né, o quarto é todo escuro, a cama boa, tudo mais, não tem problema nenhum. A dificuldade é realmente causada por conta do do celular e todas as alternativas que a gente tem, né, dentro do do celular, né.
Uhum. Claro. Sim. Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Dentro desse aparelho, é. E que muitas vezes assim, o ambiente ele é bem propício, né. Você fala assim: "Realmente não é nada externo, não é uma questão minha, é muito mais essa influência digital aí que realmente está mudando muito a minha rotina e está", inclusive tem um meme na internet que é justamente isso, eu não sei se você já viu, fala exatamente isso, que fala assim: "Hoje vou dormir cedo". E aí aparece a pessoa às 3 segurando o telefone dando risada de um meme, assim, super bobo, né, mas ela tá ali porque é então assim, eu acho que isso demonstra que não é um problema só seu, é um problema que está acontecendo mesmo com as pessoas. É algo que eu acho que é recorrente na vida das pessoas, mas que de fato, o que você mencionou aí realmente vira uma grande questão, porque você é um momento de relaxamento, de diversão até, mas aí você deixa de dormir e cumprir ali as horas biologicamente necessárias para você passar o seu próximo dia, e você vai ser afetado aí por essa questão de sono. Então, eh, a gente acha até engraçado, mas é alguma coisa muito séria para se pensar, porque isso acaba afetando, de fato, a vida das pessoas, o rendimento, o desempenho, a performance. Então, a questão do sono é muito importante, os médicos não cansam de falar sobre isso, né, que a gente tem que seguir uma rotina de sono, então eu entendo a sua queixa, e o que eu recomendaria para você, às com relação a isso, seria 1º, eh, estipular e ser muito fiel e e responsável com os horários que você coloca para si. Se de repente o seu jogo é algo esse seu esse seu espírito assim, ah, competitivo, né, como você falou, se você perder, você vai precisar jogar de novo, de repente então, não seria mais interessante colocar esse jogo mais cedo, ah, ser a 1a opção no momento que você deita ou antes de você deitar, ou de repente você está no ônibus, no metrô, no no trem, e e jogar antes, porque se você gosta tanto do jogo, não acho que é o caso de cortá-lo, mas assim, de repente, tentar ajustar para um horário mais cedo, não tão no momento tão sensível como a hora que você vai para cama, né. Eu acho que seria uma alternativa. E também com relação ao você não perceber que o tempo está passando enquanto você está ali em tela, colocar um despertador, e um despertador externo mesmo, sabe? Ter ali na sua cabeceira um despertador que vai te lembrar, porque o do telefone é tão fácil você apertar o não e continuar fazendo, né? Então uhum.
Sim, sim. Uhum. Hã? É. Sim. Sem dúvidas. Sim. Hum. É verdade. Uhum. Tá. Uhum. Sim. Uhum. É. Uhum. Sim. Hum, estou entendendo. Eu eu acho, olha, eu só acho assim, eh, eu não sei se se se essa questão vai ser legal de achar um outro horário, porque eu prefiro, e aí se você conseguir me ajudar com relação a isso, é uma questão de de tentar realmente não ter acesso a essas coisas antes de dormir, né. Alguma coisa que eu possa fazer para que o celular ele não seja algo que vá me, eh, me encantar, né, vá me enfeitiçar ali. É, eu queria realmente deixar isso de lado para que eu que eu chegue ali e consiga dormir, por exemplo.
Aham. Certo. Ou te suprir ali, né, naquele momento. É, você Uhum, e realmente apagar e desligar mesmo, né.
Aham, exatamente, exatamente.
É, aí eu eu acredito que não exista mesmo uma receita, uma fórmula mágica, mas eu acredito que existam meios ainda, que são os meios que são recomendados pelos profissionais, inclusive, né. Porque o sono ele realmente, ah a gente precisa estar com o nosso cérebro muito bem, ah, descansado, entendendo que é a hora do sono. Você vê que assim, até a pessoa que tem filho pequeno, eles falam assim: "Olha, meia hora antes de ir para a cama, já começa apagando as luzes, já começa desligando as telas", porque realmente é para o modo para a gente entrar, para as pessoas entrarem em um modo de de relaxamento.
Uhum. Sim. Tá, beleza. Uhum. Tá. Hã. Uhum. Ou de e e tá, entendi, entendi.
É, então isso é muito importante. Tipo, eu não sei qual é a sua rotina com relação ao seu banho, mas assim, ah, tomou banho, na hora que chegou na cama, é apagar as luzes total. E também existem algumas alternativas, como por exemplo, se você claro que é um exercício diário, não é algo que você vai mudar da noite para o dia, mas assim, ah, fazer exercícios de respiração. Existem, inclusive olha que interessante, é com tela, mas existem alguns vídeos que você encontra no YouTube que te ajudam a relaxar. Então, de repente, seria uma alternativa Isso.
Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Ah, tá. Tipo vídeo de da cachoeira, assim, né, cachoeira, do rio passando, entendi.
É, tem barulho de chuva, que pra algumas pessoas funciona super bem. E também tem vídeos, inclusive, que se chama pra hipnose pra dormir. Olha que interessante, você, ah, configura o vídeo pra acabar daqui a mais ou menos 30 ou 40 minutos, e aí eles vão te dando todo o passo a passo para o seu cérebro relaxar e você conseguir dormir. Realmente, ah, gera o que eu ouvi de relatos é que as pessoas realmente acabam dormindo no decorrer do vídeo. Então, são talvez aí algumas alternativas mesmo de você poder relaxar e modificar isso, né? De repente, é um novo hábito. Os novos hábitos são difíceis, mas não são impossíveis. Se isso é algo que está afetando sua vida, pode ser uma alternativa aí.
Sim, verdade. Ah, interessante. Aham. Uhum. Isso é muito bom, isso é muito bom. Sim. É, não, isso que você fa Verdade, isso que você falou é muito bom, porque como eu te disse, né, eu queria algo que me fizesse ficar longe do celular, porém, como essa é uma dificuldade, você acabou me me me passando uma alternativa ao fato de eu não conseguir ficar longe, mas é uma alternativa que vai me auxiliar a dormir, então eu acho que isso faz total sentido, porque é meio que uma um vício, né, você ter ali o celular na à mão, então, apesar desse vício, eu acho que faz muito sentido isso, porque ele vai estar ali na mão, em vez de eu ficar perdendo o meu tempo com jogos e vendo coisas que não fazem sentido, eu abrir um aplicativo que vai me relaxar, né, vai me preparar para o sono, e eu vou conseguir entrar naquele modo repouso, então acho que isso faz faz muito sentido para eu fazer com relação a isso que eu estou
Uhum. Sim. Sim. Exato. Uhum. É. Exato, e assim, eu acho que toda mudança de hábitos é bastante difícil e exige muito exercício. É um exercício diário, como eu falei, mas eu tenho certeza que com o tempo e vendo os resultados no seu dia a dia, de ter um sono melhor, de conseguir relaxar o seu corpo e sua mente melhor, ah, vai te trazer benefícios bem legais, então eu acredito que seja, aí, uma alternativa e eu te desejo toda sorte nessa sua tentativa, então.
Uhum. Sim. Ah, perfeito. olha, muito obrigado pela sua ajuda, tá, até uma próxima.